Fíjate que traigo un tema ahí que que me da pena decirlo un poquito, pero, me voy a atrever a contártelo. Porque, ya no sé, lo siento muy pe siento una pesadez y me gustaría, pues, escuchar tu opinión, tu consejo de esto que que me está pasando. Debo de confesarte que, mira, que siento miedo de iniciar, eh, de nuevo una relación amorosa, porque porque temo que me vayan a rechazar. A lo mejor, eh, no sé, no me siento lo suficiente para para esa persona. No sé, también si esto se deba a que recientemente acabo de terminar una relación, quizás esté ligado. Me pongo a pensar muchas cosas que me sobrepasan y en ese sentido, por eso, pues, estoy aquí platicando contigo para que, pues, me des dicen por ahí que 2 cabezas piensan mejor que 1 A la mejor que me ayudes a gestionar eso, me des un un un buen consejo. Porque, no es que quiera ahorita ponerme de, ah, rápido, rápido iniciar una nueva relación, pero, créeme que eh eh eh eh, pensado y digo, ya, a lo mejor ya ya no no no, este, el amor no es para mí y bueno me quedo así, no sé, porque, no quiero no quiero sentir el rechazo de de una persona.
Entiendo. Oye, la verdad lamento mucho, pues, suenas bastante triste y trato de entender como lo que estás sintiendo, pero, a ver, cuéntame, ¿cuándo empezaste a sentir este miedo y en qué situaciones son cuando aparece?
Mira que, eh, lo empecé a sentir, bueno, tengo, como te digo, terminé una relación hace ha ha hace unos cuantos meses y, pues, tú sabes, los amigos, eh, pues, que para que uno, pues, llevar el duelo y demás, pues, me han invitado a salir y también 2, 3, amigos me me me han, este, eh, pues, presentado, pues, al algunas muchachas, ¿no? Que que pueda, a lo mejor, ¿no? Pues, ahí para, pues, que salga con ellas. No, a la mejor que me voy a poner de novio con ellas así rápido, pero, que empiece a conocer que me abra a conocerlas. Y de hecho, u una una de ellas, mm, ya la conozco hace tiempo, y hubo una buena amistad y pues, para tratar de responder tu tu pregunta, yo ahora que he empezado a salir ahí con con ellos, ahora te que digamos este último mes y he estado en estos momentos y y en ese medio de la de las risas y como que hacemos medio clic y demás. Y y de hecho una me dijo, hey, qué onda, a ver cuándo, este, y vamos al cine, iremos a cenar, a tomar un trago por aquí, un café. Y en eso no sé por qué sentí un miedo de que, ah, no, y luego si se hace, y bueno, que todo, que parece muy bien, y si al rato me aventuro, y me dicen, hey hey, no, estás confundiendo, me caes bien, pero, yo no te veo como hombre, yo no te veo como per no sé, por qué, en esas situaciones cuando pienso es cuando aparece, pues, e ese miedito a que a que me vayan a a rechazar.
Okey. Sí. Oye, pero, por ejemplo, lo has intentado acercarte a alguien antes y te rechazaron, ¿o por qué es que surgió este miedo?
Mira que, sí hubo hace mucho tiempo pero, no sé, si esto se deba más a las palabras que me dijo mi anterior pareja.
¿Por qué?
Eh, pues, mira, pues, me dijo que era que soy tan bueno que ni sirvo. O sea, eh, yo soy una persona que, pues, no tomo, siempre, pues, de hogar y demás. Yo viví jun vivíamos juntos, vivíamos en unión libre. Este, eh, ella me decía: "Eh, nadie te va a querer, eh, este, no eres bueno para esto, no eres bueno para esto otro, aunque sí eres muy bueno, no tomas, no sales, eres un niño bien bien portado. A las mujeres no le gustan los los los niños bien portados, les gustan los bad boys y que esto. Necesitas ser", y dijo una palabrota, así. Entonces, este, eh, como por eso dijo, no, eh, como dicen para el pueblo, eres tan bueno que ni sirves. Pues, o sea, de de entonces, a e e en ese sentido, no sé, como que me ha taladrado mucho esas, e e esas palabras, y y hizo que lo lo ligara con algo, que en su momento me dijeron en la prepa, eh, más o menos así, pero, no tan fuerte. Y entonces digo: "A la mejor, no no sé, pero yo yo yo no sé cómo ser ese ese niño malo que entonces buscan la la las mujeres", y digo: "A la mejor me ha me hace falta un poquito más de malicia", entonces, ser acá. Pero, pues, no puedo, siempre he sido así. Pues, o sea, a lo mejor el bonachón, el el que quiere tratarlas como princesas, a ser acá, entonces, ser detallista y demás. Pues, no sé no sé cómo hacer. Entonces, eh, pues, queriendo responder tu pregunta, pues, yo creo que más allá por ahí va de que: "¿Para qué? Para que después me conozcan y que digan que soy muy bueno, y no andan buscando un niño bueno", y terminan rechazando y no quiero pasar por un rechazo, otra vez, me me dolería mucho mi corazón.
¿Como crees? Entiendo, sí. Entiendo, lo que dices y también, pues, lo que te han dicho y lo que te han hecho creer también. Oye, pero, ¿qué pensarías, por ejemplo, tú, sí te rechazaran? O sea, ¿qué piensas que va a suceder sí llegara a pasar esto?
No, pues, me va a, o sea, pues, me iba a sentir, pues gacho, me iba a sentir feo, o sea, como que, pues no valorado, ¿no? O sea, a lo mejor hasta feo, o o o o lo que traigo en mi corazón, como que no vale, no sé, pues, me pues, me me iba me iba a doler.
Entiendo. Oye, y por ejemplo, ¿qué buscas en una relación y qué límites, o necesidades tienes tú? Sí, por ejemplo, eh, no sé, llegaras a empezar una relación.
Pues, ¿qué busco? Bueno, que que podamos, como dicen por ahí, el noviazgo es la ante sala al matrimonio. Si yo creo que yo voy a lo mejor estoy chapado un poquito <chuckles> a la antigua. Si yo inicio, formalizo una relación, eventualmente yo buscaría, pues, formalizar con, bien hacer, a lo mejor casarme. Ah, o, aunque yo te dije, vivir en unión libre, eh, yo, des yo si, si en su momento sí procuré, este, casarme. Ella dijo: "Vamos a esperarnos" y bueno y después terminamos, o sea. Pero bueno, respondiendo a tu pregunta es, sí busco, eh, pues, ha hacer vida juntos, vaya, ¿no? Poder hacer vida juntos y li límites, este, pues, yo que, que haya respeto, comunicación, cariño, pues, amor, ¿no? Que que ella me pueda escuchar, que yo también, este, ser comprensivo y empático con la con la persona, o sea, ahora sí que poder hacer vida juntos, eso es lo que lo que busco, ¿no?
Así es. Pues, qué bonito, la verdad, que sigas manteniendo estos valores y también este comportamiento que, pues la verdad, muchas mujeres ya quisieran tenerlo, porque, la ver o sea, ahorita no hay como hombres que quieran todavía tener este comportamiento, de que puede ser de casa, de que ya no salgas a tomar, que seas una persona responsable. Yo te sugeriría que empieces por pasos pequeños y seguros, para empezar a conocer a otras personas. O sea, no simplemente porque, tuviste una mala experiencia con tu expareja, significa que, pues, vayas a tenerlo con más personas. Si tú te sientes cómodo para conocer a nuevas personas, o sea, o también pueden ser amigas. Pero, si también quieres tomarte un espacio para ti mismo, para explorar, para sentirte bien haciendo, por ejemplo, algún hobby que te guste. O, por ejemplo, trabajar también tu autoestima, o sea, porque, así como me mencionas la tu expareja, pues sí, trataba como de bajar un poco tu autoestima, que tampoco no está para nada bien. Entonces, también podrías ir con algún profesional de la salud, para poder trabajar este tema, ¿qué opina?
Pues, mira, ahorita que te escucho te escucho hablar, yo creo que que sí necesito trabajar mucho mi autoestima, porque, fueron tantas palabras, eh, tantas veces, en repetidas ocasiones, que erosionaron parte parte de mí, y y a veces no me siento lo suficientemente bueno, o sea, para iniciar una relación o o o sea, que sea lo suficientemente valioso quizás. Y sí y sí me, pues, me me agrada lo que tú estás diciendo, de trabajar la autoestima y por qué no, mira que no lo había pensado el tema de, pues, ver a un profesional de de estos de estos temas. No sé, si un psicólogo o alguien, consejero especializado, pues, ahora sí que en en desarrollo personal, la autoestima, o también para sobrellevar estos estos temas de de que haya terminado la relación y que me ayude a estar preparado para poder iniciar otra. Mira que, pues, me me está agradando porque, cuando llegué, sí llegue un poquito, pues, confundido porque, e esta relación ya me está, bue bueno, esta relación, me refiero a este tema como estoy ya me está abrumando, eh, demasiado.
Así es. Sí, la verdad es que entiendo tu punto y sé también, pues, lo que estás pasando, lo trato de entender. Pero, tienes que practicar, por ejemplo, habilidades también sociales, o sea, técnicas sencillas para también calmar esta ansiedad, para tranquilizar tu mente, por ejemplo, salir a hacer algún deporte que te guste. Eh, ahí hay mucha gente que puedes conocer. Entonces, también, si empiezas alguna relación de amistad, probablemente luego pueda pasar algo más, pero sí sería como lo más ideal ahorita, que primero fueras con una terapeuta. Para sanar como este tema de de la autoestima y también del duelo en pareja. Que, pues, tuviste antes para que no te apresures luego, luego tener una relación, porque, tal vez, a veces cuando no está bien sanado ese tema, puedes como arrastrar esos patrones a una nueva relación. Entonces, pues, tampoco no queremos que se dañe la nueva relación. Y, ah, y también considerar, por ejemplo, apoyo externo, o sea, por ejemplo, hablar con tus amigos, un grupo de confianza, y también el tema del profesional.
Ujú. Sí, este, de sí, sin dudas me parece muy bien ese de también apoyarnos, tener esa buena red de apoyo entre amigos y y familiares, familia ahí, este profesional. Y y y me gustó mucho algo que dijiste, ¿no? Para no arrastrar patrones. Yo creo que sí, pues, eh, con la ayuda de un terapeuta, eh, sí sano bien, ahora sí que no no, la herida que tengo, no iría a sangrar a otro lado. Entonces, este, porque, ya va a estar sanada y no voy a arrastrar esos patrones que tú dijiste. Fíjate que muchas gracias, me diste mucha luz, hasta siento siento un poquito de paz, no te lo voy a negar. Y me siento con mucho ánimo y voy a trabajar en ello. Y sí, este, enfocarme en mí y el día de mañana vendrá la relación que, mm, iniciaré y no me va a rechazar y vamos a darle para adelante. Pues muchas gracias, nos vemos pronto, que estés bien.
Así es. Así es. Hasta pronto, para mí fue un placer ayudarte.